OK, d'accord. Et à part, heu, ce moment, heu, à toi, on va dire de prière. Est-ce qu'il y a d'autres, heu d'autres choses que tu t'imposes, heu, par rapport à une certaine, heu, discipline? Ça peut être, je sais pas, une hygiène de vie, ça peut être, heu, ça peut être des soins, ça peut être, heu, du sport, heu, ça peut être, heu, plein de choses.
Alors c'est vrai que du coup je fais beaucoup de skincare, heu, routine. Donc, heu, je je prends le temps le matin, donc de bien me laver, heu, le visage comme tout un chacun. Heu, de mettre donc: des crèmes, des sérums. Heu, c'est vrai que j'utilise donc cette routine, heu, quotidiennement. C'est une discipline qui est ancrée en moi, je ne la change jamais. Heu, parce que j'ai des produits qui fonctionnent très bien, hem, avec mon mon corps tout simplement, heu, ma mon type de peau.
Ça veut dire que tu fais tout le temps la même chose tous les jours quoi?
C'est ça exactement, je fais tout le temps la même chose tous les jours par rapport à ça. Heu, pareil pour tout ce qui est, heu, le maquillage du matin, heu, c'est toujours le le même. Enfin j'é je j'évolue jamais en vrai au niveau de mon maquillage, sauf si vraiment je me dis: «Là allez, on va mettre un petit peu de paillettes». Mais, heu, sinon, heu, je fais toujours la même chose, heu, mascara, heu, un petit peu de de gloss. Un petit peu de fard à joues, et hem heu la le teint quoi. Mais c'est tout. Donc c'est très, heu, naturel.
Est-ce que du coup cette, heu, discipline, heu, c'est quelque chose que tu t'imposes? Ou c'est parce que tu as pas envie de justement d'avoir ce petit moment de folie à tester les choses? Tu as peur, peut-être aussi du jugement des autres?
Non, non du tout c'est surtout que j'ai pas trop le temps. <laughs> Parce que ça ça pr ça prend beaucoup de temps.
Ah! D'accord, OK, simplement vraiment, heu, un équilibre, heu, par rapport au temps, ouais.

Heu, ça dépend en fait de là où je travaille. Ça peut être en centre-ville, donc, heu, forcément ça va mettre, heu, 30 à 45 minutes. Heu, sinon, parce que c'est vrai que j'habite pas, heu heu, en centre-ville, moi j'habite, heu, plutôt dans une banlieue. Heu, donc, heu, c'est vrai que ça me fait un petit temps de trajet, donc ça pourrait être intéressant soit de déménager, soit d'avoir le permis. <laughs> Tout simplement.
Ouais. Ouais. Et du coup, temps de trajet, est-ce que, heu, bah, tu as des rituels? Est-ce que tu écoutes de la musique? Est-ce que tu lis? Heu, est-ce que tu utilises ce temps de trajet justement pour, heu, pour t'imposer aussi une certaine discipline?
Et voilà et c'est tout. Oh, oui! Tout à fait. Et même je dirais que c'est vraiment le moment où je commence une, heu, très grosse discipline, à ce moment-là. Heu, c'est qu'en fait, bah j'ai toujours mes mon casque, donc c'est quelque chose que j'ai acheté spécifiquement, justement pour mes trajets, heu, donc, heu, de bus. Et hem, je vais toujours écouter un podcast enrichissant, heu, qui va m'instruire sur quelque chose que ce soit, heu, dans les sciences politiques, heu, pour l'éducation, heu, heu, que ce soit pour la pédagogie ou même pour apprendre une nouvelle langue. Je vais toujours écouter quelque chose ou même pour ma spiritualité. Donc ça, c'est primordial.
Ah! Ouais. OK. D'accord, et du coup, tu les sélectionnes comment?
Comment?
Tes podcasts, tu les sélectionnes comment?
Mon casque de d'écoute?
Non, non, tes podcasts, je veux dire, heu, quel comment tu arrives à faire un bon choix? Est-ce que tu as tu as des, heu, tu as je sais pas, tu as une sorte de playlist de podcasts ou en fait tous les jours, tu as un tu as un sujet différent? Heu, comment tu tu réfléchis? C'est selon ton humeur, peut-être aussi?
Ah, les podcasts! oui, alors